A, mình nghĩ chắc có đó, tại vì, à, nếu mà nói về việc lao động á thì h phải đảm bảo sức khỏe tinh thần cũng như là thể chất cho người lao động, đúng hông? Thí dụ như mà tụi mình làm việc mà tụi mình cảm thấy mệt quá, mà tụi mình yêu cầu được nghỉ ngơi mà không có được đáp ứng yêu cầu á, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần này, cũng như là thể chất của tụi mình nữa. Thì tụi mình sẽ cố gắng là tìm coi những cái điều khoản nào đó trong hợp đồng coi là có quy định về vân vấn đề này hay không? Hoặc là phải nhờ một cái cơ quan pháp lý nào đó để chắc chắn á, là cái yêu cầu của mình là chính đáng và hợp pháp, thì tụi mình có thể là, à, đưa đưa những cái luận điểm này ra trong trường hợp là sếp không đồng ý cho tụi mình nghỉ ngơi, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Chính xác. Ừm. Ừm, ừm. À, không, thực ra là nếu, à, nếu mà mình cần phải nhờ một một cái bên thứ ba thì mình nghĩ cũng chưa đến chưa đến mức phải, à, nên làm nó nó lớn chuyện như vậy đâu bạn, tại vì, à, dù gì cũng ra là trong một công ty á thì nó có những cái phòng ban khác nhau, chẳng hạn như chẳng hạn như trong cái team, trong cái tổ, trong cái đội của bạn thì có sếp của bạn người ta có vẻ là người ta cái quan điểm người ta hơi cứng ngắc như vậy, nhưng mà nhưng mà biết đâu đó là cái người sếp cao hơn hoặc là những cái bộ phận liên quan đến là EHS liên quan đến sức khỏe, công việc này kia á thì người ta cũng sẽ có những quy định, ờ, riêng. Và, à và, à, những cái vấn đề của bạn thì nên được, à, thứ nhất là trao đổi ở trong tr trực tiếp với sếp của bạn, trong team của bạn trước và có thể là nếu mà không được thì có thể là mở rộng ra những cái cấp cao hơn và có thể là có có thể là tham tham vấn ý kiến của bên công đoàn, được thì bên, ờ, sức khỏe lao động. Mình để ý là công ty nào cũng có một cái bộ phận như vậy và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người lao động đó bạn, thì bạn có thể thử bên đó nha.
Ừm. Ừm, ừm, ừm. À, à, à. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, cái này mình hiểu, ừm, ừm. Ừm! Đúng rồi, đúng rồi. À! Như vậy là mình có thể là nhờ một bên công đoàn, đúng hông? Hoặc là những cái bên mà có trách nhiệm hoặc là có cái quyền hạn để xử lý những cái yêu cầu của tụi mình á, thì tụi mình có thể là nhờ họ, để mà hỗ trợ tụi mình về sức khỏe tinh thần cũng như là thể chất để có thể làm việc tốt hơn nha, cám ơn bạn nha, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Và thêm một vấn đề nữa là mình cũng muốn, a, gợi ý cho bạn là đấy, bạn cũng cần xem lại cái, giống như kiểu là, lên kế hoạch công việc của bạn xem là nó đã, giống kiểu là, thực sự là phù hợp chưa, hoặc là giữa những cái giữa những cái cuộc gọi của bạn hoặc là có một cái, a, giải pháp nào đó, cũng cũng có thể là, giống như kiểu, nó sẽ ảnh hưởng tới cái công việc của mình một tí, nhưng mà đôi khi nó là sự đánh đổi. Ví dụ như là có thể là bạn, ờ, có bạn có thể là từ chối một cuộc gọi, tại mình không biết là một cuộc gọi hoặc là một cuộc cuộc hỗ trợ những cái nhân viên về y tế như vậy nó có lâu hay không nhưng có thể là mình có thể là, ờ, mình là mình ừm, ví ví dụ như mình thì gọi 3 cuộc liên tiếp thì mình có thể là xin sếp hoặc là đề xuất sếp là nghỉ một cuộc này, tại vì cái tại vì cái sức khỏe mình sức khỏe mình không cho phép thì cũng, ưm, không không có ai bắt anh phải làm, thì nó sẽ ảnh hưởng đến hệ lụy công việc nữa. Cho nên là bạn có thể cân nhắc kế hoạch lại cái công việc của mình và đặc biệt là chú ý chăm sóc cái bản thân mình nữa, có cái thời gian nghỉ ngơi cho nó hợp lý, bổ sung những cái chất và thức uống này phù hợp để làm cái tinh thần nó thoải mái đó bạn.
Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, lâu, khá là lâu á, ừm, ừm, khá là lâu á, ừm. Ừm! Hợp lý nè, ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm. À, ừm, ừm, ừm, ừm.